ใช่ค่ะ เออ เหมือนแบบทำตัวน่าสงสาร ไม่มีตังค์แบบว่า โอ๊ย หิวข้าวจังเลย แบบว่า เออ ช่วงนี้แบบ เอ่อ ไม่ เงินไม่พอใช้ อะไรเงี้ย แม่ก็ให้ด้วยอะ เออ แต่ในขณะที่ฝั่งเรา อย่างเงี้ยค่ะ เขาไม่ให้ เขาก็มองว่า เออ ช่วยเหลือตัวเองได้ ไรเงี้ยค่ะ เนี่ย เออ ใช่ นี่ไง แล้วทีนี้แทนที่จะไปบอกน้องชายว่า ทำไมไม่ไปดูจากพี่เขาบ้างว่า เขาทำยังไง เขาเก็บยังไง? เออ
อา อา ๆ อืม เรามีเงินเก็บ แล้วใช่ไหมคะ? อ๋อ เออ ๆ ๆ แบบ อืม แบบนี้ก็คือปกติ ถ้าเรื่องการเงิน ก็คือจะแบบว่าควบคุมเองหมดเลย ถ้ามีปัญหาก็คือแบบว่า ไม่ ไม่ได้คุยกับคนอื่น ใช่ไหมคะ? มีปัญหาก็คือจัดการเองหมดเลยอย่างงี้ ใช่ไหมคะ? อืม เหมือนตัดปัญหา ไปเลย ใช่ไหม? เออ
อืม ไปอย่างเงี้ย ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ครับ <chuckles> เออ จริง ตัดปัญหาไปเลย คือเหมือนกับว่า รับผิดชอบเองดีกว่า อืม บางทีแบบมีค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้คาดคิด หรือว่านอกเหนือ รถเสีย หรือต้องไปซ่อมรถ ซ่อมไรเงี้ยค่ะ เราก็จะต้องออกไป เอ่อ ไปเอง ไม่ได้พูด ไม่ได้บอกว่า เออ เนี่ยมันมีค่าซ่อมรถเท่านี้ ๆ นะ รถมันเสียนะ มันจะต้องจ่ายเท่านี้ ๆ ใช่ไหมคะ? อืม เราก็ เราก็ไม่ได้ ไม่ได้พูดตรงนั้น
เออ ๆ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม แล้วคุณสามีก็โอเค ใช่ไหม? ที่ ที่แบบว่าการบริหารการเงินต่าง ๆ ที่ เออ ทำได้เองหมดเลย เงี้ย คุณสามีก็ไม่ได้ ไม่ได้มีปัญหา ใช่ไหมคะ?
ไม่ ไม่ค่ะ ไม่ ๆ ๆ เพราะว่าเขาก็รู้ตัวเขาว่า เขาไม่สามารถบริหารจัดการได้ อืม แล้วเราก็บอกว่า เราไม่ควรเอาเรื่องเงินในครอบครัวเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังนะ ไรเงี้ย เออ เขาก็มองว่าคุณแม่เขาก็เป็นคนในครอบครัวไง
อา อา <laughs> ก็ ก็ใช่เนาะ ก็แม่ แม่เขาเนาะ อันนี้ก็ อันนี้ก็เข้าใจเนาะ เออ
อา เข้าใจไหม? อา ใช่ เออ เราก็เลยเลือกที่จะไม่คุยกับเขา เออ เพราะเดี๋ยวเขาก็ไปเล่าให้แม่เขาฟัง ใช่เปล่าล่ะ เพราะเขาก็ถือว่า แม่ก็คือเป็นคนในครอบครัวเขาไง เออ แต่เขาก็คือคนในครอบครัวเรา อุ๊ย ใช่ไหม มันก็คือแบบว่า เออ อ้าว วนครอบครัว ต่อครอบครัว อะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งว่า เออ เราก็จะเก็บเรื่องเงินเอาไว้เป็นความลับ อืม
เออ อา ใช่ ๆ <laughs> อา อา ๆ ก็คือไม่จำเป็นต้องบอกสามีทุกเรื่องใช่ไหมคะ บอก เฉพาะสิ่งที่เขา เออ จำเป็นที่จะรู้ เออ ใช่ไหม อืม ๆ
ค่ะ <chuckles> บอก อา บอกเฉพาะสิ่งที่แม่ ควรจะรู้ <chuckles>
<laughs> อา แค่ตราบ ตราบใดเท่า ตราบเท่าที่เนาะ การ การบริหารการเงินไม่เป็นปัญหากับครอบครัวอะเนาะ การจัดการแบบไหนที่เวิร์กที่สุดสำหรับครอบครัว ก็โอเคค่ะ จัดการได้เลยเนาะ เฮ้ย แบบว่าคุณสามีโอเค เราโอเคแบบเนี้ย ก็ ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะค่ะเนาะ อืม ๆ
<chuckles> อา เพราะสามี ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ก็ถือว่าไม่ได้มีความลับ ใช่ไหม ไม่ถือว่าเราไม่ได้ปิดบังเนาะ
อา มา <chuckles> ไม่เป็นไร ถ้าโอเคเนาะ เออ ๆ ๆ <chuckles>
<chuckles> ค่ะ ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะที่รับฟังเนาะ เออ ก็เนี่ยแหละเป็นปัญหาในครอบครัวเนี่ยแหละค่ะ เอ่อ ก็เรื่องเงินค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะ
<chuckles> ค่ะ ยังไงก็ ค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นเนาะ

อ๋อ <chuckles> ยังฝังใจอยู่ว่า เออ คุณมีเงินอยู่ คุณมีเงินอยู่ ใช่ไหมคะ? อืม ๆ ๆ ค่ะ
เออ ใช่ ใช่ค่ะ เออ เราก็เลยเหมือน เหมือนว่า เอ่อ มี มีความกังวลใจนิดหนึ่ง ที่จะเล่าเรื่องเงินให้คนในครอบครัวฟัง แม้กระทั่งสา มี ตอนนี้ก็แบบว่าไม่กล้าเหมือนกันค่ะ เพราะว่าเขาก็เอาไปบอกแม่เขาไง ใช่
จริงเหรอคะ? อืม อ๋อ ๆ ๆ คือ คือมันไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้ มันไปที่อื่นต่อ งี้ก็เลย ไม่ ไม่อยากจะคุยด้วย อืม แล้วปกติอะค่ะ ใน ในครอบครัวอย่างกับคุณสามีนี่ ได้คุยกันเรื่องการวางแผนการเงินด้วยกันไหม? ไม่ ไม่ใช่เฉพาะ เอ่อ เรื่องเงินเก็บเนี่ย ปกติการคุยเรื่องการเงินกับคุณสามี เรื่องหนี้ เรื่องงบประมาณ แบ่งค่าใช้จ่าย อะไรพวกเนี้ย ยังคุยกันได้ปกติไหม หรือว่ายังกังวล ที่จะคุยเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันน่ะคะ?
อา อ้อ ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ กังวลค่ะ เพราะว่าไม่ ไม่ ก็คือว่า เขาก็เป็นคน เขาก็รู้ตัวเนาะว่า เขาเป็นคนปากสว่าง เขาก็เลยบอกว่า ก็ให้เราจัดการไปทั้งหมดเลยแล้วกัน แต่ทีเนี้ยด้วยความเขา ด้วยความที่เขาอะ ก็สามารถเข้าไปดูเงินในบัญชีได้ ใช่ไหมคะ เขาก็ เวลาแม่เขาถามอะค่ะ เขาก็แบบเหมือนเป็นคน ซ ซื่อสัตย์ เป็นคนดี อะไรก็ไม่รู้แหละ ก็เข้าไปดูให้เขาเลย ไป บอก เขาเลย เออ ใช่ แต่ว่าไม่ได้บอกแม่นะว่า เอ่อ บ้านเราอะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร บ้านเราจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เงินจำนวนนี้มันเก็บไว้เพื่ออะไร? ไม่ได้บอก บอกแค่ว่า เอ่อ ด้วยความแบบภาคภูมิใจ อืม
อ๋อ อ๋อ เออ เออ <chuckles> เออ ๆ อา อืม ๆ ค่ะ อ๋อ อืม ๆ แล้วคุย เคยคุยกับคุณสามีเรื่องนี้ไหมอะคะ ว่า เอ่อ ไม่ ไม่อยากจะให้พูด หรืออะไรอย่างเงี้ย เคย เคยได้คุยกันไหม?
อา แต่ก็ เคยค่ะ แต่ไม่ได้ผลค่ะ เพราะ เพราะว่า ก็ปากสว่างอะเนาะ เราก็เลยใช้วิธีแบบว่า เอ่อ โยกย้ายเงินออกไปอีกบัญชีหนึ่ง ใช่ ๆ แล้วก็เหลือเท่าที่ให้เขาเห็นน่ะค่ะ
อืม ปิดบังไว้เลย <laughs> เออ ๆ อา ๆ ๆ โอเค อืม ก็เขายกให้ ให้คุณจัดการหมดแล้วนี่เนาะ ก็แล้วแต่ ใช่ไหมคะ แล้วแต่ เรา ใช่ไหม เออ?
เออ นั่นแหละ ค่ะ เออ เออ ใช่แล้วแต่เรา แต่ว่าเราก็เลยเหมือนกับว่า เออ ทำไมเราถึงพูดเรื่องเงิน กับคนในครอบครัวไม่ได้ แล้วทำไมเขาถึงไม่ได้ ไม่ได้ชื่นชม หรือว่าดีใจเนาะ ที่เราอะ สามารถที่จะแบบ เอ่อ มีเงินฝากได้ แล้วก็โดยไม่ต้องไปแบมือขอแม่ อย่างเงี้ย ใช่ไหม
เออ

ถูกต้องเลยค่ะ เนี่ยแหละ ก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องเงินกับใคร แล้วก็เหมือนไม่ค่อยสบายใจอะค่ะ เราไม่ได้มีความรู้สึกว่า ถ้าเรามีเงินฝากจำนวนมาก ๆ เนี่ย เขาไม่ได้มาคิด เอ่อ แสดงความยินดีกับเรา หรือว่าชื่นชมอะไรนะ เขามาเหมือนกับว่า มาช่วยเราจัดแจงอะ เออ เนาะ ใช้คำว่าจัดแจงแล้วกันค่ะ เออ ใช้ ใช่ ๆ ๆ เออ แล้ว แล้วเหมือนเวลาเนี่ย เอ่อ เวลาเราไปไหนมาไหนกับเขา หรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะคาดหวังให้เราจ่าย
อะฮะ มาช่วยใช้ <chuckles> <chuckles> เออ เออ ๆ
เพราะเขาก็มองว่า เรามีเงิน เขาพูดอย่างงี้ อืม ก็ อืม แต่ในขณะที่เขาไปกับญาติพี่น้องคนอื่น เขากลับต้องเป็นคนจ่าย เพราะว่าเขาบอกว่า ก็คนนั้นเขาไม่มีเงิน เขาไม่ได้มีเงินฝาก เรามีเงินฝาก อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ โอเค อา ๆ ๆ อืม ๆ อืม อ๋อ เออ <chuckles>
อ้าว เราก็แบบ อ้าว เออ กลายเป็นว่า ล พอเรามีเงินในบัญชี กลับกลายเป็นว่า อ้าว เราได้รับการปฏิบัติไม่เท่ากัน เออ อย่างเงี้ยค่ะ เออ เข้าใจใช่ไหมคะ ว่าแบบว่าเขาเหมือนกับเลือกปฏิบัติอะ พอเขารู้ว่าเรามีเงินเนี่ย ต่อให้รู้อะ มาเป็น 5 ปี 10 ปี แล้ว เงินจำนวนนั้น ก็ยังอยู่ในหัว เขาอยู่ เลยนะ ต่อให้เงินมันจะเพิ่มขึ้น ลดลง <chuckles>
เออ ๆ ๆ ค่ะ เข้าใจ อืม ๆ ๆ ๆ <chuckles> เออ เออ โอเค <chuckles>
หรือ หรือเราเอาไปใช้ เงินใช้ไปหมดแล้วเนี่ย เขาก็ยังจำตัวเลขนั้น อยู่ในหัวนะ

ค่ะ คือวันเนี้ยนะคะ มีเรื่อง มีเรื่องกังวลใจ แล้วก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟัง แล้วก็ปรึกษาด้วยเนาะ ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ อะค่ะ คือเราเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า อ่า มีเงินเก็บอะเนาะ แต่ว่าเราไม่ค่อยสบายใจที่จะเล่าให้กับทางครอบครัวฟัง เพราะว่า เมื่อก่อนน่ะค่ะ เราเคยเล่าไปแล้วว่า เราอะมีเงินเก็บเท่าไร แล้วเขาก็ถามอยู่นั่นน่ะว่า แบบ เออ ตอนนี้ในเงินเก็บมีเท่าไรแล้ว แล้วเหลือเท่าไร? เขาก็ แล้วเหมือนเขาพยายาม ที่จะถามตัวเลขเนาะ อา แล้วเราอะค่ะ ก็จะไม่บอก อืม เขาก็จะเหมือนแบบเดาเอาอะ ถึงแสนไหม กี่แสนอะ ถึงล้านหรือเปล่า? อย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้เราก็มีความรู้สึกเหมือนแบบ เราอึดอัดที่จะพูดเนาะ อืม คือเราก็ไม่รู้ว่า จะบอกแบบไหน ใช่ไหมคะ ว่า
อะฮะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อืม ๆ อืม อืม ค่ะ
คือมัน มันพูดยาก ใช่ไหมอะ เราไม่รู้ว่าเรา ถ้าเราบอกจำนวนเงินไปแล้ว ยังไงอะ คือเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบ ไม่ชอบอวดว่า มีเงิน มีอะไรเท่าไร แล้วเราไม่ได้ คือเหมือนว่า ถ้าเกิดเขาอยากรู้ว่าเท่าไร เรากลัวเขาจะมายืม อะไรงี้ไง
เออ ๆ <laughs> เข้าใจ เข้าใจ เออ
<chuckles> มันเคยมี มันเคยมีไง ก็เราเคยบอกไปแล้ว ว่าเราบอก เออ มีหลักแสน อย่างเงี้ย แล้วพอสักพักไป เขาก็จำตัวเลขนั้น ใช่ไหม อา แล้วเขาก็มายืม พอเราบอกไม่มี ก็ไม่ได้แล้วอะ เราเคยบอกไปแล้ว ใช่เปล่าล่ะ
เออ อืม อืม ใช่ ใช่ อา โอเค อืม
อืม เหมือน
งั้นแบบนี้นะคะ ปกติเนี่ยที่ อ๋อ ก็คือมาหลอกถามเลยเหรอ? อืม ๆ
เหมือนเขาก็เหมือนมาหลอกถาม ใช่ เออ จริง ๆ นะ เหมือนเราคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป แบบว่าไม่มีอะไร แล้วก็วกเข้ามา อ้าว เขาจะเริ่มเรื่องของเขาก่อนเนาะ อา เป็นญาติ ๆ กันน่ะนะคะ เป็นครอบครัวด้วย ในครอบครัว อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาก็จะเริ่มเรื่องของเขามาก่อนแหละว่า เขาอะมีเงินเก็บเท่าไร อืม แล้วเขาก็เหมือนวกมาถามเราว่า แล้วตัวเอง "แล้วเธอล่ะมีเท่าไร?"
อะฮะ อืม อือ